जैसा कि मैं आपको बताऊँ ना, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है और ना काफ़ी अज़ीब-सा लगता है। मतलब जैसा आप कह सकते हैं कि ना मुझे ना, सोशल फ़ोमो रहता है हमेशा। अ, कहीं न कहीं अगर मुझे किसी बारे में पता ना हो ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। जैसे बहुत बार मैं प्रयास करता हूँ कि अपने काम के बीच जो है, अपने फ़ोन को ना चेक करूँ या अपने दोस्तों को ना फ़ोन करूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ना फिर मुझे जो है फ़ोमो होने लगता है। जिसके कारण ना मुझे अपना काम छोड़कर जो है, उनसे ना कोई भी जो है मतलब एक आप कह सकते हैं कि जो भी उनके आस-पास चल रहा है या कोई ऐसे बहस हुई हुई भी है, तो वो जानने का ना मतलब एकदम से उत्सुकता रहती है मन में। इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो मेरे काम हैं, और जो मेरा द निजी ज़िंदगी है उसपे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ, ये जो मेरी इस अ, आदत है ना ये फ़ोमो की इसमें मैं काफ़ी हद तक सीमाएँ लगाऊँ। लेकिन ना चाहकर भी जो है, मैं ऐसा कर नहीं पाता। तो इसी सिलसिले में मैं किसी से मदद पाना चाहता हूँ, ताकि अ, जो मैं इन एक जो मेरा फ़ोमो ये है इसकी आदत को मैं बदल पाऊँ और काफ़ी हद तक इसे सीमित करूँ। ताकि मेरे काम में जो है प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े, और साथ ही साथ मेरी जो ज़िंदगी है वो संतुलित रूप से सही चलती रहे।
जी। जी। <clicks tongue> हाँ। हुँ, जी। हुँ, जी। हाँ। उम, जी। जी, देखिए काफ़ी अ, मतलब मैं आपकी परिस्थिति को समझ पा रही हूँ और हम ज़रूर इस पर अ, बातचीत करके ज़रूर इसका कुछ हल निकाल लेंगे। तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें फोमो की। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट तो कहीं न कहीं जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको जो ये फोमो होता है वो किस वजह से होता है? जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर कहीं होता है ना हमारे हम दोस्तों की ज़िंदगी को देख लेते हैं कि अरे, उसकी ज़िंदगी अच्छी लग रही है। तो कुछ जानने की इच्छु इच्छा हमारे अंदर आ जाती है या फिर करियर को लेकर तो आपके अंदर ये फोमो किस अ, उसके अंदर आता है, कैसे आता है?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, मतलब मुझे जो फोमो होता है ना वो हर चीज़ में होता है। जैसे बहुत बार मैं आपको कोई परिस्थिति बताता हूँ उदाहरण देके। जैसे ऐसा होता है कि हम कहीं 2-3 या दोस्त जा रहे हैं एक साथ और कोई बात चल रही है और बीच में मतलब जैसे ही कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो वो कहते हैं कि बाद में बताऊँगा पूरी बात या इसे जाने दो जब बताता हूँ। तो ना फिर एकदम से जो है मेरे को फोमो होने लगता है कि ऐसी क्या बात होगी? या क्या रहा होगा जो इन्होंने इसके सामने नहीं बताई? या कोई क्या कारण रहा होगा? तो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अजीब सा लगता है और बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि मतलब कुछ 2 लोग बात कर रहे होते हैं और एकदम से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उस बात को बदल देते हैं। तो मुझे फिर से लगता है कि ये ऐसी क्या बात कर रहे थे जो मेरे आने से इन्होंने छुपा ली? या जो है मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसमें मेरे बारे में कोई बात चल रही हो या कुछ भी ऐसी बात हो जो मेरा जानना ज़रूरी हो या ना हो बस मुझे हर चीज़ ना जानने की उत्सुकता रहती है। और वही उत्सुकता ना काफ़ी हद तक फोमो में बदल चुकी है कि अ, अगर मैं कहीं भी हूँ जैसे मैं किसी काम से जा रहा हूँ और मतलब उदाहरण देता हूँ मैं आपको जैसे दोस्तों ने प्लान बनाया कहीं जाने का। और उस प्लान में मैं शामिल नहीं हूँ या मतलब मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया हूँ। तो मैं अपने काम पे अगर होऊँगा ना तो मैं उन्हें फ़ोन करके पूछता रहूँगा कि क्या चल रहा है? क्या हो गया और कैसा जा रहा है अब तक? अ, कहाँ पहुँच गए आप? तो ना एक तरीके से मैं उन्हें परेशान करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे हर 1 मिनट का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं? क्या नहीं और ऐसे ही मतलब मेरे घरवालों के साथ भी मैं करता हूँ। जैसे बहुत बार होता है कि घरवाले बोलते हैं कि यहाँ जाना है और उसके बारे में हम तुम्हें आकर बता देते आएँगे कि कैसा हुआ कैसा नहीं जैसे मीटिंग में कहीं जाना होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ तो मैं ज़्यादा दबाव भी डालता हूँ उन पे बहुत बार कि आप मतलब फ़ोन हमेशा बा चालू करके रखना। मुझे पता लगता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है? और मेरे से कोई चीज़ ऐसी छूट ना जाए जो हो सकता है मेरे काम की हो ना हो बस मुझे वो जाननी है। तो ये जो जानने का जो मेरे अंदर आप कह सकते हैं कि कीड़ा है ना तो काफ़ी हद तक ना फोमो का रूप ले चुका है। लेकिन काफ़ी हद तक मैं जानता हूँ कि ये जो चीज़ है वो गलत है और अगर ये मेरे अंदर ऐसे ही रही तो आगे चलकर ये मुझे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। तो मैं अभी से ही चाहता हूँ कि इसकी आदत ना डालूँ और साथ ही साथ, जो है एक सीमा बना के रखूँ कि कू कू बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ना जानना ही बेहतर होता है। तो उस चक्कर में ना काफ़ी हद तक मैं ये सब सोच-सोच के काफ़ी ज़्यादा तनाव लेने लगता हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे थोड़ी मदद पाना चाहूँगा आप मुझे कोई ऐसी सलाह दीजिए ताकि मैं जो अ, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने वाला मेरी जो ये आदत है ये बिल्कुल खत्म हो जाए।
हाँ, हाँ। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। अ, जी। उम, जी। जी, मैं ज़रूर आपको सुझाव दूँगी। उससे पहले मैं आपकी बातों को, आपकी परिस्थिति को और गहराई से जानना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अ, आपने बोला कि अ, कोई ऐसे बोल देता है कि चलो मैं आके बताता हूँ या फ़िर मैं बाद में बताता हूँ, बात को। तो जब कोई ऐसे बोलता है तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है कि क्या बात होगी या फ़िर मतलब कि किस तरीक़े की बात होगी, सही बात होगी या ग़लत बात होगी? मतलब आपके मन के अंदर सबसे पहला विचार क्या आता है जब आपको फ़ोमो होता है?
हुँ। बिल्कुल जैसे मैं बताऊँ ना कि कभी अगर ऐसा होता है ना तो मेरे मन में सबसे पहला ख़्याल यही आता है कि ये जो बात है कहीं मेरे से जुड़ी ना हो या फ़िर उसके बाद ये ख़्याल आता है कि मतलब इसके आगे क्या हुआ होगा या इतना क्या ज़रूरी था जो ये मुझे नहीं बता पाए और बाद में बताने की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ें ना मेरे मतलब सर में घूमती रहती हैं और कहीं न कहीं वो ही मुझे बहुत परेशान करती है कि मतलब इन्होंने अभी क्यों नहीं बताया अ, बाद में बताने को क्यों कह दिया अभी बता जाते। तो एक तरीक़े से जैसे मूवी में सस्पेंस बन जाता है ना वैसे ही मेरे दिमाग में जो हैं काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बनने लगती है। और मैं ना परेशान तो होने लगता हूँ जैसे कोई बेचैन हो जाता है बिल्कुल कि इसके आगे क्या हुआ होगा या इन्होंने पूरी बात क्यों नहीं बताई तो वैसा मुझे महसूस होता है। और साथ ही साथ मतलब ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये बाद में भूल ना जाए तो मैं ना ज़्यादा मतलब उनके पीछे पड़ जाता हूँ कि अभी बताओ नहीं अभी बताओ। अ, कभी बाद में मैं ना भूल जाऊँ या ये ना भूल जाए और मैं उस बात से अनजान ना रह जाऊँ। तो ये सब भावनाएँ जो है मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा उमड़ती हैं। इस कारणवश मतलब बहुत बार जो है मैं काफ़ी लोगों को परेशान भी कर देता हूँ। आह, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे कहते भी हैं कि आप जो है मतलब इरिटेट मत करो। तो मुझे उ उसके बाद भी मतलब अजीब-सा लगता है सुनने के बाद भी। लेकिन कहीं न कहीं जो मेरी आदत है ना मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं थोड़ी मदद पाना चाहूँगा आपसे।
जी, देखिए मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि कहीं न कहीं अ, कोई इंसान आप्स आपको ऐसे बात बताने से मना कर देता है, तो आपको ऐसा होता है कि कहीं ये बात मेरे बारे में तो नहीं हो रही? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं आप अ अ, कई बार होता है ना कि हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ऐसे अ, यूज़ कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उससे भी दिक़्क़त होती है। तो क्या आप सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल करते हैं और जब आप क कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या अशांति महसूस होती है? क्योंकि हम कई बार ना ऐसे चलाते रहते हैं फ़ोन और उसको उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत ही हमारा मन अशांत होता है। तो क्या आप आपके साथ भी ऐसा होता है?
हुँ। बिल्कुल, मतलब अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अ, सोशल मीडिया पर रील्स देखता हूँ, काफ़ी वीडियो देखता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आजकल जो ये ट्रेंड चल रहे हैं या कोई ऐसी नई मीम चल रही है उनसे भी मैं अंजान ना रह जाऊँ। जैसे बहुत दोस्त होते हैं ना? वो शाम में जब हम अक्सर बैठते हैं तो वो किसी मीम का जिक्र करते हैं। और वो मुझे अगर नहीं पता होता है तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है। तो इसलिए मैं उनसे एकदम पूछ लेता हूँ कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और मुझे एकदम दिखाइए कि क्या है? क्या नहीं। मुझे मतलब ऐसा महसूस होता है कि, मैं बाकी सबसे पीछे ना रह जाऊँ अ, कहीं न कहीं आगे चलकर जो है मतलब अ, ये लोग मेरा मज़ाक ना बना पाए इस चक्कर में ना मैं हर चीज़ को जानना चाहता हूँ। अ, जो भी उनकी ज़िंदगी में हुई या जो भी आजकल आसपास चल रही है जिस भी चीज़ से मैं अनजान हूँ। तो इसी चक्कर में ना मुझे काफ़ी डर रहता है, कि कहीं मैं इन सारी चीज़ों से अनजान ना रह जाऊँ और बाकी सबको पता हो खाली मेरे को ना पता हो और कहीं फ़िर ये मेरा मज़ाक ना उड़ाए। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं।
जी, देखिए मैं काफ़ी हद तक आपकी समस्या को समझ चुकी हूँ। अ, इससे पहले मैं आपकी समस्या कोई हल निकालूँ मैं आपसे एक आख़िरी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको ये फोमो हो होता है। जैसे कि हर किसी पर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई नई बात जानने की आपके अंदर इच्छा होती है कि आपको लगता है कि कहीं मेरे न अ, मतलब की ना हो और कहीं मैं इससे पीछे ना छूट जाऊँ अगर मैं उसको ना नहीं सुनूँगा। तो कहीं न कहीं अ, अगर मैं बात करूँ तो इतने लंबे समय से आपको फोमो की परेशानी आ रही है, इस दिक्क़तें आ रही हैं। तो आपने इसको कभी हल करने की कोशिश नहीं की? और मतलब इसके इसके अंदर जो आप बोल रहे हैं की सीमाएँ आपको चाहिए तो उस उन सीमाओं के ऊपर आपने कभी काम करने की कोशिश नहीं की?
हुँ। बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैंने काफ़ी बार प्रयास तो करा है कि मैं ना किसी भी तरह जो है अपना फ़ोन इस्तेमाल ज़्यादा ना करूँ। और मतलब इन सब से अ, जो मेरे दोस्त हैं या जिन भी चीज़ का मुझे फोमो होता है उन सब चीज़ों से ना थोड़ा दूर रहूँ या मतलब अपने दोस्तों से मिलूँ ही ना। लेकिन कहीं न कहीं मतलब ऐसी छोटी-सी चीज़ भी अगर मुझे कोई बोलता है। वैसे बहुत बार होता है कि, आस-पास ही रहते हैं हम सारे दोस्त तो ए अ, हा हाल ही हाल में मतलब मिल जाते हैं सुबह जाते हुए या काम से वापस आते हुए। तो वो कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं। फिर ना मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा ख़्याल उमड़ते हैं कि अब इन्होंने इतना-सा बता दिया तो पूरा ही क्यों ना जान लूँ मैं। और जो मेरी सीमा होती है वो फिर से मैं लाँघ देता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे काफ़ी बेहतर सलाह दे ताकि ये जो मेरी आदत है ना सीमाएँ लाँघने की या सीमाएँ ना बना पाने की उनपे ना मैं काफ़ी हद तक जो है पक्का रोक लगा सकूँ। और अपने जीवन को ना आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा संतुलित बना सकूँ। तो उस विषय में मैं आपसे थोड़ी-सी मदद पाना चाहूँगा अब।
जी देखिए, मैं आपक आप बिल्कुल भी परेशान ना होएँ मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगी अ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फोमो है ये अ, आज के समय में बहुत आम बात है। क्योंकि हम एक दूसरे की ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और अ, हमें अ, कहीं न कहीं ये लगता है कि हमें इनको समझना ज़रूरी है कि हर इंसान की परिस्थितियाँ कैसी है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगी कि अ, जब अ, जैसे कि ना अ, हम अपने आप को किसी और से तुलना नहीं करें। अ, जब हम किसी और से अपनी तुलना करने लग जाते हैं ना तो मानसिक दबाव बढ़ता है और आत्मविश्वास घट जाता है। क्योंकि जब हम फोमो मतलब कि ऐसी चीज़ देखते हैं कि कहीं इ कोई इंसान मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए तो ये जो चीज़ें हैं अ, ये हमारे मन में नहीं आनी चाहिए सबसे पहली बात। और सबसे अ, अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले अपने आपको प्राथमिकता दें अपने आपको प्रायोरिटी दें ताकि अ, जो चीज़ें हैं मान लो अगर आपके बारे में कोई बात भी कर रहा हो तो आपको इतना फ़र्क ना पड़े। तो इस समय के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है उसी पर ध्यान दें कि आपके लिए क्या इस समय अ, चीज़ें प्राथमिकता देती हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अ, और जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हर ट्रेंड और हर बुल बुलावे को स्वीकार करना ज़रूरी नहीं होता है हमारे लिए। कि कोई ट्रेंड चल रहा है और कोई चीज़ ऐसी सोशल मीडिया पे आ रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे भी ये करना है आपको वो फोमो कहीं पीछे ना आप छूट जाएँ। तो हर ट्रेंड को अ, फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। जो मत मतलब हमारे लिए सही है, हमें वही करना चाहिए। तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगी। और जैसे कि अ, कई बार होता है ना कि हमें अ, कहीं जाना होता है अपने दोस्तों के साथ और अ, कहीं न कहीं हम अ, किसी कारण से अ, मना कर देते हैं मतलब मना नहीं करते पर हमें नहीं जाना होता। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं आप वहाँ पर मना कर सकते हैं क्योंकि अपने आप को प्राथमिकता दें और जब अपने आप को आप प्राथमिकता देंगे तो आपके जो फोमो आपके अंदर आया है उसमें कुछ सीमाएँ आएँगी और आपकी जो परेशानियाँ बहुत ही हल होगी। तो आशा है आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हो और आप इसको अपनाएँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। मुझे भी आशा करता हूँ कि ये जो आपके सुझाव है जब मैं आज़माऊँगा तो काफ़ी हद तक मेरे अंदर बदलाव आएगा। आपकी इस सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। मैं हमेशा आपके लिए यहीं पर उपस्थित हूँ।